Aku latih secara rutin dan biasanya tuh setelah bangun tidur ya, karena kan kadar otak waktu kita tidur itu di oksigen, eee, di otak oksigen itu kan kadarnya dikit, ya. Jadi dengan pernafasan 3-6-9 itu membantu banget untuk, eee, memasukkan lagi, eee, apa, oksigen yang ada di kepala, terutama di, eee, otak, gitu.
Oh, iya iya iya, berarti kalau Kakak rutin ti rajin, apa, rutin di pagi hari sebelum berkegiatan seperti itu ya, Kak, ya, untuk terapinya tuh, ya?
Iya, bener.
Hmm, oh iya iya. Memang menarik banget nih, Kak ya, eee, obrolan tentang, ah, narik nafas dan hubungannya dengan serangan panik dan oh banyak banget tadi ya, penyakit-penyakit yang bisa teratasi, ya. Bahkan ayan pun, eee, mungkin bisa juga ya, Kak, ya, kayak untuk ini, apa, dengan pelatihan nafas ini, ya. Oke deh, terima kasih banyak, loh eee, mhm?
<chuckles> Iya, bisa. Bisa, bisa banget, karena kan kurang lebih sama, gitu, ya.
Hmm, iya iya iya, jadi terima kasih banyak loh, Kak, ini atas informasinya, nih. Sangat bermanfaat sekali.
Iya, makasih banyak juga ya, Bang, ya. Udah mau dengerin cerita aku pagi ini. Semoga bermanfaat untuk Abang dan bisa dicobain nih yang, apa, niup jempol tadi, ya. <chuckles>
Ah, iya iya iya. Soalnya aku tuh merasa kayaknya kulitku tebel tuh, jadi kurang masuk di pikiran gimana caranya, gitu. Ditiup-tiup kan enggak masuk, ke anginnya enggak kepala. <chuckles> Oke, deh, ya. Semoga ketemu lagi nanti lain waktu.
Oke. <chuckles> Iya. Iya, sampai bertemu kembali ya, Bang, ya. Makasih banget ya, Bang.

Biasanya itu tergantung ya, Abang kalau misalnya aku lagi anxiety-nya nggak terlalu, itu 10 sampai be lima belas kali pengulangan. Cuman kalau misalnya terlalu anxiety kayak misalnya terlalu cemas, dulu itu aku pernah cemas iya, cemas yang terlalu berlebihan. Itu aku bahkan sampai kayak ini, ngembus, hembus, eee, ibu jari. Itu kan, eee, ini ya memperlambat pompa jantung jadinya ya, kalau misalnya kita hembus, eee, ibu jari. Oh, iya.
Eee, panik ya, mhm. Oh, aku baru tahu, tuh. Gimana, eee, ma maksudnya gimana, tuh? Kok, apa, menghembus ibu jari gimana?
Iya. Jadi kalau misalnya nih iya, jempol. Jadi kalau misal Abang tiba-tiba degup jantungnya itu lebih cepat dari biasanya, ngerasain kayak deg-degan, atau lagi mau nampil, atau anxiety yang aku bilang berlebihan, cemas berlebihan gitu. Itu, be dengan kita meniup, eee, apa, ibu jari kita dua-dua kayak ditempelin, eee, terus kita tiup secara perlahan itu bisa ini sih, mengurangi pompa jantung kita lebih, eee, lambat iramanya dari yang sebelumnya, gitu.
Ibu jari kan jempol kan, ya? Oh. Maaf maaf. Tapi, kan kan namanya jempol kan nggak ada lubangnya ya, Kak, ya. Terus juga, kayak kalau aku aku, Kakak ngomong kayak gitu, aku langsung pegang, eee, jempolku kan, ini kulitnya tebel, Kak. Kalau ditiup, enggak ada rasa apa-apa loh, Kak. Itu gimana, eee, ya, coba bisa jelasin lagi, Kak. Kok aku jadi penasaran. <chuckles>
Oke. <laughs> Iya. E oke. <laughs> Lebih ke bukan yang di kukunya ya, Bang, ya, kayak ini ya, di telapak tangannya itu. Kan di diginiin, dibalikin telapak tangan.
Dikulitnya kan, yang ditiup kan?
Iya, di kulitnya.
Heeh.
Jadi, eee, udah dibalikin, di telapak tangan, itu kan kulitnya nggak sedikit, eee, apa ya, sedikit, eee, lebih tipis, ya. Walaupun nggak tipis-tipis banget tapi, dengan cara itu bisa meredakan sih sebenarnya. Karena kan itu aturan kayak mengatur nafas kan, gitu.
Oh. Iya iya iya iya. Eee, belum belum ya, walaupun belum nangkep ya, coba deh ya, bisa diterima dulu deh, gitu ya. Nah heeh. Terus, eee, namanya orang panik itu kan, eee, situasinya kan biasanya berbeda-beda, gitu ya. Kayak, misalnya kalau tadi Kakak, eee, gelisah ketika, apa, ada yang meninggal, ada yang mungkin mau tampil. Nah, eee, pernah enggak, paniknya itu ketika dimarahi, gitu ya. Kan beda kalau panik sendirian kita bisa Kakak bisa ini, apa, eee menyendiri, niup-niup jempol atau mengatur nafas, enggak ada yang ganggu, enggak ada yang nyariin. Tapi ketika misalnya dimarahin atasan, atau dimarahin orang lain, itu kan beda cerita, Kak. Gimana tuh mengatasinya? Apakah bisa dengan narik nafas juga?
Bisa sih dicoba nanti, Bang, kalau ada suatu saat, gitu. <chuckles> Oke oke. Iya.